Bah ça attire autant de monde parce que, heu je ne sais pas, les gens, heu, bah, les les Je sais pas, hein, heu, franchement c'est c'est c'est réalité, peut-être qu'ils arrivent, heu, à s'identifier là parmi les participants. Ouais.
Tu sais pas? Mmh. Mmh mh, moi moi, je pense que c'est parce qu'en fait, comme, heu, certains, leur vie est misérable, en fait, ils veulent plus plus misérable qu'eux, tu vois ce tu vois ce que je veux dire? Ouais.
<laughs> Ouais, ah oui, oui, oui peut-être, ils se comparent à à quelqu'un qui, heu, qui a l'air d'être, heu C'est vrai ouais, ouais, heu, oui
Mmh. On on me donne une mauvaise façade quoi, tu vois? Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'en fait, heu, comme leur vie, elle est trop banale ou machin, en fait, ils ont besoin d'un peu de clashs, ils ont besoin de de mouvements et tout, heu, ouais.
Ouais, ouais et puis c'est vrai que c'est plus excitant de regarder ces ces ces émissions que que d'autres. Moi-même hein, je dois dire que je suis coupable quant à à, heu, American Hido. Là, heu, j'aimais bien quand, heu, je regardais les passages où les les gens, heu, il y avait une confrontation entre eux. Oui oui, où ils chantaient faux puisqu'il y avait une conf une confrontation entre eux et les, heu
Mmh mh. <chuckles> Mmh mh. Chanter faux non? <laughs> Mmh. Et qui heu?
Et et bah, les les correcteurs là, les, heu les juges les juges. Les, oui, les juges les juges. Et, heu, voilà, c'était, heu, c'était divertissant quoi de regarder ça.
Ah les, heu les, heu, coachs vocaux. <chuckles> Ouais, mmh mh. Mmh, tu étais avec ton pop-corn et tout? <laughs> Heu, ouais.
Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, parce que par exemple, heu, c'était divertissant de voir quelqu'un réagir, heu, d'une façon agressive, heu, à à Simon.
À, mmh, à sa sa justification, ouais, je vois. Mmh mh.
Non à l à Simon, parce que Simon il est il avait la réputation d'être ex ex heu, réputation d'être extrêmement dur, donc quand on voyait ça ça divertissait quoi, et puis lui il commençait à rigoler et puis et puis il se balançait des vannes, heu, tous les 2, ah ça c'etait c'était drôle.
Ouais. Mmh mh, mmh mh. Mmh. Ah, c'est drôle ça quand même, parce que Simon il est, heu, il est vraiment, heu, dur hein.
Ah, oui, oui, non, ouais, bah, carrément il me, il, heu, il mâche pas ses mots hein comme on dit. <laughs>
Ah ouais. Mmh mh. Mmh mh.

Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Heu, ça a pas de shampoing. Est-ce que tu as un un sens figuré?
Non, c'est juste ça. C'est qu'en fait, heu, ce qu'elle a sorti, c'est quelque chose de bête. En fait, heu, voilà, c'est bête et en fait, elle a fait la risée en fait, heu, de pas de toute la France, mais elle a été la risée et au final, heu, il y a d'autres personnes qui ont pris heu, le le bon parti, quoi.
Ah oui! Ah bah, ça c'est Alors, heu, ce que je trouve que mais moi le ce que je trouve encore plus bête, c'est même pas elle, c'est les gens qui, heu, qui se sont intéressés, qui aiment ça, qui se sont intéressés. C'est ça, c'est des gens qui, heu, n'ont rien dans le cigare, non? Comme on dit. et qui qui sont incapables de penser à des choses, heu, un peu plus, heu, intelligentes quand même.
Mmh mh. Qui aiment ça. Ouais, ouais, c'est ça. <laughs> Comme tu dis. <laughs> Ouais. Ouais, ouais c'est ça, tout à fait.
C'est c'est du n'im du n'importe quoi, ouais.
Ouais, c'est ça. Mmh mh. Donc heu, ouais, il y a aus il y a ça et puis il des tas d'autres trucs, hein. C'est comme dans, heu, Mariés au premier regard, heu, il y a des choses, heu, que certains candidats font à d'autres candidats et franchement ça fait ça les humilie aussi, tu vois? Ouais ouais. Il y a L'amour est dans le pré, je sais pas si tu l'as vu ça aussi?
Ah oui oui oui oui oui. Non non, mais s Non.
Mmh mh. Une petite
Bah on voit pas beaucoup de de de d'émissions de téléréalité. J'en j'en ai vu, heu, quelques-unes, heu, mais heu, c'est comme, heu heu, j'avais vu il y a quelques années des émissions où il y a un groupe de personnes qui vont en vacances dans un endroit et puis heu, ça dure, heu, je sais pas, quelques jours ou semaines et puis heu, une personne est éliminée à chaque fois, à chaque émission. Alors ils annoncent, heu, qui, quelle personne va être, heu heu, éliminée. Ça fait un peu comme, heu, The Apprentice, le l'ancienne émission de Donald Trump.
De téléréalité. <chuckles> Ouais, ouais. Mmh. Ouais. Mmh mh. OK. Ah, ouais ouais, tout de de business quoi. Ouais, ouais, OK.
Ça marchait un peu comme ça. Ouais, ouais, bah ch et voilà mais mais ils font ça aussi, heu, dans le contexte des, heu, des vacances ouais. Alors heu, bon ben ça je trouve ça un peu, heu, humiliant parce que ceux qui se font, heu, éliminer, bon, beh, ils le font parce que, heu heu, pas av avant qu'ils soient avant qu'ils soient éli
OK. Bien sûr. Ouais, i ils se ils ils se moquent un peu non?
Oui oh, bah, heu, c'est pas qu'ils se moquent, mais avant qu'ils soient éliminés, il y a ils passent par une critique, ils leur disent pourquoi. Oui parce que ah moi j'ai j'aimerais pas. Heu, moi je me sentirais hu humiliée quoi. J'aimerais pas participer à à ces, heu, émissions.
Ouais. Ouais, je vois. Bah ce genre de truc quoi. Ah ouais. Ah non moi non plus, hein, c'est sûr. Sûr et certain que je passerai pas. <laughs> Ah ouais ouais et hem et qu'est-ce que tu penses, heu, il y a il y en a d encore d'autres, heu, tu vois? Il y a, heu, L'amour est dans le pré. C'est, heu, ils font le portrait de de gens un peu, heu, tu sais, heu, en marge de la société, tu vois? Parce que les fermiers, heu, des fois ils s'expriment différemment, tu vois? Ils ont pas trop de vocabulaire, hem et heu, ils parlent un peu leur vie avec, heu, des, heu, tu sais, ils ont ils ont pas de relations et tout machin. Il y a il y a ça aussi, tu vois? Ils mettent en avant pas mal de choses comme ça. Mmh mh.
Ah non, bah non. Non. Oui non. Ah oui oui oui. Non non. Ouais, ouais exac Ouais, ouais. Ils ont pas de relation, heu, fusionnelle, tu veux dire? Avec heu, des
Non, heu, d bah bah, très peu en fait. Du comme ils sont que H24 dans leur, heu, ferme, tu vois? Bah ils rencontrent pas de gens, tu vois? Ah ouais.
Ouais. Ah oui oui oui, c'est vrai.

Heu oui bah, heu, dans le dans le passé moi celles que j'avais vues, ils humiliaient pas, mais maintenant c'est ce qu'ils font maintenant?
Ouais. Mmh mh. Bah en fait, heu, bon en France, heu, heu, c'est par exemple, heu, en fait, c'est surtout c'est pas l'émission qui fait ça, c'est le bachelor lui-même, tu vois? Tu vois, par exemple il va, heu, il va dire il va passer une nuit avec une candidate et après le lendemain il fait: «Non en fait, heu, toi et moi c'est pas possible» et tout machin. Et tu vois, en fait, ça c'est une grosse humiliation, tu vois?
Ouais. Ah oui oui oui. Ah ouais.
Ouais, donc heu, ouais, ça ça c'est, heu, c c'est de la c'est de la méchanceté, je trouve.
Ah que ouais, que moi ouais ouais, que moi quand je regardais, ils essayaient de d'annoncer ça par, heu, petites doses quoi. Ils étaient comme comme ils essayaient de ménager, heu, la personne, hein, heu. Ouais ouais, et puis ils disaient ils disaient pas, heu: «Je trouve que tu es ci, tu es ça». Non, ils-ils disaient surtout ce qu'ils aimaient bien chez la personne qu'ils ont choisie mais ils ne critiquaient pas trop la la personne qu'ils avaient pas choisie. Alors que maintenant c'est le contraire qu'ils font? Enfin c'est.
Mmh. Mais la personne ouais. Mmh mh. La personne, mmh, mmh, mmh. Ah ouais, ils le font. Ah mais il y a un truc aussi américain, c'est pareil, ça aussi c'est de l'humiliation, je trouve. C'est, heu, des filles ou des garçons en fait, peu importe, ils ont un ballon. Et en fait quand la la personne se présente, en fait, les gens explosent le ballon pour dire que: «Tu m'attires pas en fait, je veux pas de toi» et en fait, heu, il y un moment, il y a une fille qui vient et heu, tous les hommes, heu, appuient sur enfin, éclatent le ballon et en fait, heu, la dame elle demande: «Bah, pourquoi tu as éclaté le ballon?» Il fait: «Non parce qu'en fait, heu, j'aime pas son physique». Tu vois? Des trucs comme ça, hein, simple, hein. Tu connais pas la personne, mais tu veux pas la connaître, tu vois?
Ouais. Ouais. Ouais.
Mmh. Ouais, heu, elle a elle a trop de trop de formes, heu, elle a trop de poids, tu sais des trucs comme ça, hein, ça c'est beaucoup d'humiliation, hein, je trouve, hein.
Ah oui c'est Ouais c'est c'est c'est très superficiel.
Mmh mh, mmh mh.
C'est c'est très superficiel, mais bon. Il y a il y a qu'un seul couple qui s'est rencontré avec le bachelor qui se c'était, heu, c'était qui sont encore ensemble, c'était en fait le bachelorette, c'est elle qui a choisi, heu, son homme et ils sont ensemble, ils ont des ils ont 2 enfants hein, un couple, heu, américain. C'était heu, bah ouais, ça fait plus de quoi? Plus de 10 ans, c'était il y a 15 ans, 20 ans peut-être, je me rappelle p
Ouais, c'est pour ça. Mmh mh. Qui aujourd'hui sont encore ensemble? Oh, OK OK. Mais génial. Mmh mh. Waouh. Eh bah, dis donc tu vois, comme quoi. Ouais. Mmh mh.
Ouais ouais. C'était mais bon en général, heu, ils se séparent, heu, pas longtemps après.
Ah ouais, c'est vrai. Mais là, ils sont toujours ensemble?
Ils se séparent, heu. Heu, ah oui, ces 2 là, mais les autres, heu, qui ont participé, tous les autres, ils se sont tous séparés, heu, souvent pas longtemps après l'émission.
Mmh mh. Ouais, il y a de ça. Mmh mh.
Mê-mê même si s'ils s'étaient choisi quoi, même s'ils s'étaient choisis, pareil ça ça ne marche
Et et hem. Ouais? D'accord. Et et toi, est-ce que tu penses, heu, bah, comment ces humiliations affectent les zé participants après l'émission?